Ой, ты знаешь, действительно, преодоление страхов- это, наверно, с самое сложное вообще, в принципе, для человека- преодолеть, э, страх, потому что это обычно борьба с самим собой, вот каждого конкретного человека. И эти страхи н не всегда обоснованы, не всегда имеют под собой какую-то почву, иногда это просто проблема в твоей голове.
Мгм. Ну да. Да, конечно. Мгм. Ну, вот для тебя страх- это что такое в первую очередь? Это боязнь, не знаю, потратить ресурсы напрасно или боязнь, э, там, упасть в грязь лицом? Вот что для тебя это? Может быть, что-то ещё?
Вот. Мгм. Ну, я вот хотела поделиться о о том, как я справляюсь со страхами, например, в моём рукоделии, потому что, да, действительно, иногда, особенно когда я только начинаю заниматься каким-то н новым видом рукоделия, и у меня страх, э, в ну, во-первых, потратить материал и, соответственно, деньги, потому что в на в наше время любое рукоделие требует, э, да, затрат, и, к сожалению, это всегда обычно дорого. Конечно, жалко те терять денежки, испортить что-то. Ну и, как бы, если я берусь что-то делать, э, какую-то совместную работу кто-то попросил, и, конечно, мне хочется угодить человеку, да, что-то вот уд удался наш эксперимент. И, ну, то есть я чувствую, если у меня не получится, то, как бы, ну, как я не справилась, что что-то, т ну, неудача- это неудача, да. И всем же хочется быть удачливыми. Вот, поэтому с этим, конечно.
Мгм. Да. Существенно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага, то есть для тебя страх- это, да, ещё, как бы, боязнь неудач, получается. А что, какие к что за рукоделие? Расскажи поподробнее к э, чем чем ты занимаешься?
Ну да, такое часто бывает. Но смотри, вообще-то эти страхи у меня со всеми были рукоделиями, ну, потому что всегда страшно что-то испортить, э, а, материал. Но вот сейчас я занялась, м, эпоксидной смолой, то есть, э, сама смола стоит, э, ну, приличных денег. Вот. Потом нужно много Э, ну, как много, ты можешь, конечно, 1 mold туда, куда заливает, это, так такие формы определённые силиконовые, это тоже стоит денег. Но обычно рукодельнице всегда скучно что-то 1 делать, хочется и того, и другого, разных форм, то есть на формы тратиться. При этом нужно купить, э, респиратор, потому что это не совсем такое безобидное вещество, да, и надо защитить органы дыхания. Да, и ещё, конечно же, хочется попробовать всё разное, поэтому хочется купить разных красителей, и блестящих, и ярких, и каких-то неоновых. Всё это требует денежек. Вот, и всё это, мгм, как материал можно испортить. М.
А. Интересно. Да, <chuckles> ага. Мгм. А. Для безопасности. Ага. Ага. Слушай. А, а, чт Ну да, безусловно. А вот что именно делается из эпоксидной смолы? Э, вот я, например, не знаю.